Olha, eu estou aqui com uma situação um pouco chata, que eu tenho passado recentemente, eu gostaria de saber assim uma opinião, um feedback seu, para ver se eu consigo, hã, superar isso.
Uhum. Vamos lá.
Então, basicamente, hã, eu malho, eu faço academia e também faço crossfit, hã, e também acabo fazendo umas trilhas ali alguns dias da semana, e quando eu comecei, é quando eu comecei foi assim, uma maravilha, né, consegui ver os meus resultados, estava levantando direitinho pra ir à academia, fazer as minhas coisas. Só que recentemente, eu começo a malhar, hã, volto pra casa e no dia seguinte já me sinto assim, indisposto sabe, eu tento levantar da cama para fazer, hã, o meu exercício, faço os meus afazeres, tomo meu banho, como tomo café da manhã, só que na hora de ir pra a academia recentemente, eu tenho sentido aquele desânimo e acabo não indo, então fico 1, 2 dias sem ir e quando eu vejo, já estou uma semana, sabe. Eu gostaria de sim uma dica, para saber se eu consigo mudar isso de alguma forma.
OK. Ah, legal. Entendi. Uhum. Tá, quantas vezes você por por semana, você vai para a academia e você faz musculação, né?
Isso, faço musculação e também faço CrossFit. Normalmente eu ia eu ia sempre 6 dias na semana, 5 no mínimo. Só que agora tem diminuído bastante, sabe. Eu tenho ido uma vez, às vezes não vou, fico em casa, fazer nada.
Tá. E vo a você faz musculação e CrossFit no mesmo dia?
Isso, no mesmo dia, só que em horários separados. Faço CrossFit primeiro, uso mais ali como uma um cardio, né? E depois, hã, vou e vou pra a academia fazer musculação.
Uhum. Tá e você tava fazendo isso 6 vezes por semana, todo dia, ah, musculação e CrossFit.
Exatamente, 6 dias por semana, que o meu intuito mais ali era perder uma gordura que tava em excesso, ganhar um músculo. Então eu conseguia, ah, ajustar os 2, ali, para o mesmo dia.
Uhum. Olha, me parece, é uma possibilidade, que você tenha esteja tendo o overtraining, porque a musculação e o CrossFit eles têm têm várias coisas em comum. Enfim, eh, também, há o uso de músculo é, assim, bem intenso no CrossFit. E quando você faz demais, é é é musculação junto com o CrossFit, pode te dar uma um um um cansaço, pode te dar uma uma você você tá dando pouco tempo para se recuperar na minha opinião. Eu acho que vo
Sim. Sim. A sim, ai tá. Aham. Hã, eu vou te dar, então, um um contexto do do que se do que se passa, né. Ah, não é eu acredito que não seja falta de energia. Por quê? Eu faço um tratamento pro pra minha neurodivergência, que é o déficit de transtorno e atenção. Nesse tratamento, eu tomo uma medicação, né, que é pra pra manter o foco. E essa medicação, ela dá muita energia, muita energia mesmo. Então eu consigo, sim, se eu quiser fazer o os 2 treinos no mesmo dia. E e ainda mais uma camin uma uma trilha de aí de 10, 15 quilômetros tranquilamente. Só que eu tenho sentido que é mais psicológico mesmo, sabe. Assim, uma falta de desânimo. Eu não sei se é por falta da da má alimentação correta, porque quem faz esse medicação tem que se alimentar bem, tem que beber bastante água, fazer exercício. E eu sinto que tenho dado, assim, uma bela falhada na principalmente na parte da alimentação, né. Hã, estou ali na cama, estou disposto pra levantar, tenho energia pra levantar, mas me falta mesmo é aquela coragem, aquela motivação, foco pra pra ir pra academia, sabe?
Pode falar. Uhum. Ok. Entendi. Uhum. Uhum. Tá, não, eu eu mencionei o overtraining porque o overtraining você pode perceber, ah, sintomas disso, não só por conta da falta de energia, mas às vezes, como, ah, eventualmente a pessoa está exagerando, ela pode se sentir menos desmotivada, porque está fazendo mais do que, enfim, se sente confortável. E aí eu não digo nem em termos de de energia. É psicológico mesmo, mas deixa eu te perguntar, em relação à sua nu nutrição, quantas vezes por dia você se alimenta?
hã? Sim. Olha, ah, outro problema também dessa medicação é o que ela tira totalmente a fome, né, então, às vezes eu esqueço mesmo de comer. Vou ali, tomo meu café da manhã, sempre antes de tomar a medicação, que é para não perder a fome, e depois às vezes eu nem como. Ah, só vou comer de noite. Ah, ou às vezes vou ali no meio da tarde, lembro que tenho que comer, como ali uns legumes, uns vegetais, uma carne, mas eu realmente tenho falhado muito nessa parte da alimentação.
Uhum. Uhum. Tá. É, eu sei que a falta de de apetite, enfim, faz a gente esquecer, mas seria legal que você se policiasse. Talvez botasse um alarme no celular, porque, assim, o seu volume de treino é muito, muito alto. Ah, CrossFit, musculação todo dia, eh, por 6 vezes por semana, é um volume alto, quase a nível de atleta, digamos assim. Então, eh, o seu corpo precisa, por mais que você psicologicamente tenha essa inibição de apetite, o corpo, ainda assim, ele sente. Então, talvez, seria legal se você botasse um alarme, levasse uns snacks, assim, uns lanches, eh, pra comer durante o dia. É bom que você já faz essa essa alimentação no café da manhã. Isso é excelente. Mas seria bom também um um almoço bom, depois um um um lanchinho. E aí uma coisa mais light também no jantar. Isso daí também vai de cada um. Assim, esse negócio de comer 6, 7 vezes ao dia, isso também depende do seu objetivo, objetivo em relação ao corpo. Mas o mínimo pra você, eh, ficar disposto eh eh, realmente ter pelo menos umas 3 refeições, dependendo se você não faz um aí um jejum intermitente, alguma coisa assim, mas, mesmo no caso de jejum intermitente, quando voc na janela que você se alimenta, você tem que ter uma alimentação, eh eh eh, com um certo volume, saudável, óbvio. Mas e o que que você, eh, consome, eh-eh, de de na alimentação?
Sim. Hã. Claro. Sim. Claro. Então, ah, na alimentação, no em relação a consumir, eu sempre fui muito regradinho, sempre fui muito direitinho. Eu costumo comer bastante fibra, hã, com com alguns legumes, couve-flor e etecétera. Como bastante proteína magra. Evito muito carne vermelha. Como mais ali um frango, um peixe, né, aquele salmãozinho. Tomo a proteína, mas a proteína realmente é só mesmo pra pra substituir ali quando eu não consigo comer, eu não consigo cozinhar. Como leguminosas, hortaliças, como bastante comida saudável ali também. Então, hã, em relação ao comer, eu tenho ido bem. Só que, lá está, eu tenho esquecido, né, de de comer, assim, porque o me a medicação me tira essa essa fome. Mas eu também tenho sentido que eu que eu estou, assim, bastante ansioso, sabe. Hã, se calhar, talvez porque eu não consigo, hã, ter essa essa motivação, esse foco pra ir à academia, pra fazer meus exercícios, ou talvez eu não consiga ali identificar de onde vem esse gatilho pra estar me dando tanta ansiedade, assim. Você acha que a ansiedade, por exemplo, ela pode, hã, influenciar nessa minha falta de motivação?
Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Tá. Uhum. Entendi. Ah, com certeza, e e dependendo do do que a ansiedade está ligada, mas a ansiedade por si própria já, por exemplo, já já aumenta a sua inibição de de de de fome, de apetite. As pessoas, quando elas estão ansiosas, elas esquecem de comer porque elas estão preocupadas, eh, com com com os problemas, enfim, seria legal, não sei, talvez conversar com com o seu médico e e relatar o que tem ocorrido, porque talvez ele possa fazer um um ajuste, ah, na prescrição ou te indicar de de de, ah ir a um nutricionista, enfim, até porque eu não sei se ele está a par de que você tem essa esse volume alto de exercícios no seu dia a dia. Ele sabe disso?
Exato. Sim. Sim, ele sabe, inclusive, foi até recomendação dele, né? Porque essa medicação que eu estou tomando, ela é de 50 miligramas, então, ela é mesmo muito forte. Se eu não me exercitar bastante ou se eu não fizer bastante atividade, ela realmente pode me causar, assim, uma certa ansiedade, porque ela bota, assim, hã, a nossa adrenalina lá em cima, né. Então ele me disse que é pra fazer bastante exercício físico, me alimentar bastante, principalmente tomar bastante água, porque senão os efeitos colaterais, elas vão ser muito grande, como ansiedade, por exemplo. E ele disse que até um pouco de tristeza pode dar se eu não fizer, ah, todos esses trâmites pra pra combinar com a medicação.
Ah, tá. Uhum. Entendi. Uhum. Tá, olha, eu também acho que seria legal se você ligasse essa esse volume de exercício físico, já deu pra perceber que você gosta muito, né, de se exercitar, mas talvez a a um a um a um objetivo. Eu não sei, pode ser um objetivo estético, pode ser um objetivo de superação, não sei, de peso, pegar não sei quanto no supino. E, ao invés de malhar ou ou fazer CrossFit só por fazer, você tem algum objetivo, seja estético, seja de de performance, você tem, hoje em dia, que você busca?
Aham. Aham. Então, hã, o meu objetivo era realmente ter, assim, um um era mais estético, né. Hã, agora eu já consegui alcançar o corpo que eu queria, já estou dentro do corpo que eu queria, então você realmente me deu uma outra luz, que, se talvez eu arrumar um outro objetivo, hã, talvez eu realmente consiga ter essa esse ânimo de novo. Se calhar, hã, talvez objetivo realmente de como é que diz, hã, quando você treina pra levantar muito peso e ter uma boa condição física? "Hã, já me esqueci direito". Mas, sim, se calhar, realmente, dentro dessa dessa dessas opções, um novo objetivo, sim, talvez me faria, hã, conseguir ficar com foco novamente.
Uhum. Uhum. É, tal talvez, porque você, como você mesmo diz, você alcançou o seu objetivo em termos de corpo, e talvez você esteja: "Tá, cheguei aqui. Cheguei no alto, digamos assim, que que eu faço agora?" Então, eh, não sei. Eh, seja focar em um grupamento muscular, começar a olhar mais pro corpo, sem muita obsessão, acho que isso não é não é bom. Hã, mas olhar: "Tá, agora eu já estou com o corpo, mas vamos ver aqui. Vamos ver o bíceps, vamos ver o tríceps. Vem cá, perna tá" ou ou realmente, como eu te falei, eh, ter objetivos de performance. O CrossFit, até o até onde eu sei, é muito bom pra isso, né, porque existe até uma certa competição em em termos de repetição, eh, diferentemente da musculação, que é mais solitário, né?
Hã, sim. Exato. Exatamente. E, tá pronto, tá, e você me deu realmente uma luz aqui. E eu realmente vou fazer isso. Eu vou, ah, contactar o meu coach, meu treinador, pra ele me passar um treino com mais foco em força, em resistência pra ver se eu alcanço, hã, é um um novo foco de um novo foco, sabe, uma nova um novo ânimo, porque, desse jeito que está, realmente, assim, não não está muito bom. Olha, foi, assim, um prazer enorme falar contigo. Eu adorei os conselhos, me serviu muito. Vou botá-los em prática. Muito muito obrigado por me escutar, tá bem?
Uhum. De nada, disponha.